Oye, la verdad es que bueno, o sea, te busco porque quiero ver si tú me puedes ayudar a entender un poquito o a ver si tienes algún tip para poder mantener mi energía así como que constante durante el día, porque sí veo así como que de repente tengo unos picos de energía así impresionantes, que quiero hacer todo, y luego ya, pues, parece así de que ya n no no puedo más, y pues esto me afecta, ¿no? Un poco en en cómo llevar las actividades de de mi día a día. Entonces pues, mira, te comento más o menos cómo es como se maneja mi energía así total. Es como que, yo en la mañana, este, me tardo entre que suena el despertador y y despertarme una 1/2 hora, ¿no? O sea, así como que eso ya lo tengo calculado. Y ya cuando digo: "Me salgo de la cama", f es como que mi energía a tope. O sea, es como de bueno a bañarme yo yo trabajo en casa, y trabajo en las tardes, entonces en la mañana es como bueno, este, ir a hacer ejercicio, bañarme, el desayuno, que los perros, este, darles de comer al gatito, y me pongo a hacer miles de cosas así en la casa ¿no? O sea, o que tengo que hacer pendientes afuera también. O sea, tengo como que esa energía, y ya, este, después es como que la hora de la comida, y de ahí ya de ahí ya vale, porque ya como que, em mi energía empieza a bajar, y este, y luego ya me cuesta trabajo el irme, o sea, como que ponerme a trabajar porque ya mi energía está como que muy abajo, y sí, ahí ya tengo que esta ah, estarme ayudando como de de dulces o café, etcétera, como para poder levantar y aguantar mi turno que es en la tarde ¿no? Pero ya en la tarde es como que es superpesado para mí. Baja muchísimo, este, mi energía.
Sí, total porque casi haces demasiadas cosas en la mañana. Eres como la Mujer Maravilla, ¿no? Como el pan de te levantas, haces como que tu rutina, los cuidados que tienes para ti. Todavía cuidas a a tu gatito y luego tus hijos. O sea, es como que mucho, mucho, mucho.
<chuckles> Sí, sí en la mañana es como que, te digo, puf, así hasta mi novio que, él está así como de, él él sí es como que más así, estable en su energía, o sea así, y dice: "Es que tú ya eres como el huracán, el tornado en la mañana porque es como de ¡ah!, hacer todo", ¿no? Pero no sé cómo hacerle porque es como de bueno, ahorita que tengo energía es como que lo quiero aprovechar al máximo, pero claro, ya en la tarde me quedo sin energía, que es cuando tengo que trabajar. Entonces no sé cómo hacerle para pues, equilibrar esa energía como para poder mantenerla, porque a veces me siento que cuando tengo mucha energía y no la uso, o sea, que estoy así como de: "Ay, quiero hacer cosas", es como de: "Uy, estoy desperdiciando esta esta energía", pero pues, luego me hace falta en la tarde. <chuckles>
Sí, total, porque es como una rutina, ¿cuánto cuánto es esto?, ¿cuánto tiempo llevas con esta rutina?, ¿cómo años o meses?
No, la verdad es que llevo, este, meses que empecé con esto porque cambié de, eh, antes estaba yendo al trabajo, o sea, en oficina, y entonces como que tenía un horario más así como de, "ay, bueno, tengo que trabajar de 8 a 5" y entonces como que todo era más normal, ¿no?, o sea, no había problema, pero ahora que yo trabajo desde casa, y, este, y mi horario cambió a la tarde, claro, es como que, pues, en la mañana me siento un poco que tengo, mm, pues esa la energía y, pues, no me siento a gusto como de estar nada más descansando y todo, porque es como de "ay, es de día, hay sol, pues quiero hacer cosas", ¿sabes?, pero creo que como ahora se cambiaron los horarios y que trabajo en la tarde, pues me está costando como trabajo, eh, pues tener, este, pues tener como que la energía cuando se necesita para el trabajo.
Sí, sí, sí, total, como que también estabas acostumbrada a tu trabajo de que desde las 9, como 9 a c a cuatro, a 5, estar movido, eh, que de repente es como que: "No puedo quedarme sin hacer nada. Me siento como que ansioso, como que frustrado de cierta manera". Y ahí es cuando te pones a hacer todo lo que tienes que hacer. Pero exactamente en las tardes, me comentas que, am, de repente ya te dio como que esos pic de ese bajón de energía, y te tomas como que un dulcecito o algo para estar equilibrada. Pero, por ejemplo, ¿en la tarde tú te quedas a trabajar totalmente en tu casa, ya no sales para nada, ni en la noche ni ni nada?
Sí. Ujú. Sí. No, porque como trabajo de 3 a 10 de la noche, entonces ya a las 10, sobre todo ahorita que, este, ya oscurece temprano. O sea, bueno, igual a las 10 siempre es de noche, pero ya no hay como que gran cosa para hacer, este, afuera, y sobre todo porque hace frío. Entonces ya no, no salgo ni nada. Es como que todo en la casa.
Ya, ya, ya, como que, eso te ayuda mucho también, porque también querer salir en la tarde te puede quitar todavía más energía, pero, y ahora ¿qué pasa cuando ya es la hora de dormir, como que tú te duermes temprano?, obviamente también tratas de mantener, eh, tiempo en familia y todo, como que aunque ya estés cansado, aunque te sientes y veas la película dormido, pero ahí estás presente, pero, ¿qué pasa justamente a la hora de dormir?, ¿te duermes temprano, y cómo empieza de nuevo el ciclo?
Ya. Ujú. Sí. Pues, trato de dormirme a esto de la medianoche, 1 de la mañana, am, para poder levantarme, pues, entre las 7 y 9, o sea, ahí sí, dependo mucho de de cómo me si me siento cansada, o si tengo algo que tenga un horario en la mañana, ¿sabes?, este, pero para tratar de dormir las 8 horas, ¿no?, entonces trato de de dormir esas 8 horas, eh, pero durmiéndome te digo como a la 1 de la mañana, 12, y levantarme a las 8 o 9 de la mañana.
Guau, como que sí, sí, sí está, sí, está todavía cordial, pero también es como que, mm, eh, ¿tú consideras, siendo honesto, que s si mantienes mucho esa rutina, o sea que sí te apegas demasiado, o es como que lo ideal, a veces me salgo, pero normalmente sí es así?, ¿cómo lo consideras?
No, normalmente es así, o sea, lo que sí pasa a veces es de que pues, eh, me pongo a ver el celular, este, para como que estar descansando y como que relajarme, porque bueno, antes, cuando trabajaba en el día y en la tarde temprano, pues lo hacía este a lo mejor, a antes de cenar o algo, ¿no? Pero ahora es como que salgo a a las 10 de trabajar, eh, ceno con mi novio, mi novio, pues ya se va a dormir porque él tiene otro horario, y pues yo mientras estoy te digo, veo el celular o a lo mejor veo una película y ya. Pero sí trato de estar en la cama a a esa hora, o sea, ya sea que esté, o sea, no me llevo el celular, pero sí trato de estar a esa hora en la cama, sea que tenga sueño o no.
Tienes como que muy buena estrategia la que aplicas de no llevarte el celular, porque si te llevas el celular es como esta tentación de querer revisarlo, eh, haces muy bien en no hacerlo. Pero tu tu rutina, sí sí se siente muy cargada en la mañana, ¿has intentado también, ah, mm, sé que a veces no es posible, pero repartir ciertas actividades en la tarde? O sea, me imagino que también como trabajas en casa tienes ciertos piquitos así de de pues de tener tiempo libre, ¿o realmente en la tarde ya te quedas pegada totalmente en la en tu trabajo?
Ujú. No, la verdad es que sí, en la tarde me quedo así pegada porque también me pasaba que intentaba hacer cosas como de entre una pausa y otra, pero me las pausas se alargaban muchísimo, y al final del trabajo, pues también se me alargaba bastante las horas. Entonces, como que he decidido, eh, pues cada 3 horas hacer, en el trabajo, ¿no?, como una pausa, pero para porque como estoy mucho frente a la computadora, más que nada como para descansar la vista y eso, pero sí trato de, mm, no hacer cosas de la casa durante este horario para poder trabajar 7 horas seguidas, por decirlo así, y y también no alargar estas horas de trabajo.
Ya, ya, ya, como que dices, voy a tomarme un descanso de 15, y los 15 se convierten en 1 hora, o después en 2 y ya pierdes el foco del trabajo y dices no puede ser, voy a acabar bien tarde el trabajo.
Ajá. Eso me pasaba, por eso como que lo traté de aco eh, acortar porque exactamente lo que dijiste me pasaba. <chuckles>
Sí, como que es más complicado. Bueno, pues sí hay como que esta parte de que, ¿has considerado también pedirle ayuda con algunas tareas del hogar, o algunas quehaceres que son como pendientes ahí a a tu pareja?
Sí, él obviamente hace bastantes cosas en la casa. El único problema que tenemos es de que cuando yo estoy trabajando, eh, eh, por el trabajo que tengo, necesito como que esté un poquito en silencio, eh, la casa, ¿no? Entonces este pues no puede hacer como que mucho, eh, ruido. Entonces solamente pues puede hacer cosas cuando yo también no estoy trabajando, ¿no?, y a veces él tiene que trabajar porque pues también trabaja a lo mejor no en casa como yo. Pero sí está, o sea, está en la casa, pero no en una computadora, sino que hace más como tipo de actividades. Entonces este sí me ayuda, bueno, no es ayudar, pero lo tiene que hacer. Ah, sí, porque los 2 vivimos en la casa. Exactamente, pero sí se limita un poco en el tiempo en el que lo puede hacer y ya él sí él sí tiene como su horario de que él trabaja más en la mañana y en las tardes como horario regular.
Porque somos equilibrados. Ya, sí, sí, sí que necesitas que tu área esté en silencio para poder trabajar y concentrarte, también es como que: "Ay". De <chuckles> de que también uno no puede lavar los trastes porque los trastes hacen ruido, no puede aspirar la casa porque la aspiradora hace ruido, como que cosas que también se limita en poder ayudar de cierta forma.
Exacto. Sí, o sea. Ujú. Sí, es lo malo.
¿Y qué tal el fin de semana? o, ¿el fin de semana también está igual que entre semana, o todos los días es como que básicamente la misma rutina?
No, los fines de semana es diferente, aún así es o sea, sí me o sea, me pasa lo mismo con la energía, pero es como, pero ya no tanto por la cuestión con el trabajo y eso porque los fines de semana descanso. Pero es que sí soy muy de que f te digo, en la mañana es como que la energía así a tope, ponerme a hacer así un muchísimas cosas y después ya como si nada, ¿no? O sea, como que sin energía, de hecho, mi novio luego hasta me dice: "Diana, tranquila". O sea, así como que "mide tu energía", dice, "porque ya después, ya vas a ver que vas a estar sin energía.", y sí me pasa. <chuckles>
<chuckles> Sí, deberías, ah, considerar también es un buen consejo el de tu pareja, de que no está bien querer hacer todo cuando hay tiempo, pero también am, a la larga si te llega a tomar factura. Trata de como que nivelar más las todas las actividades tienen su nivel de importancia, como que priorizar lo que sí, sí es importante como la comida o cosas así, para que también no te gastes totalmente tu energía en la tarde, porque eso es ahora, pero a la larga también te puede pasar cierta factura.
Ujú. Ajá. Mm. Total. Sí, yo creo que voy a hacer eso, o sea, aunque me sienta con muchísima energía, tratar de de priorizar las actividades y también darme tiempo de descanso para, pues eso, tener como que esa energía distribuida durante todo el día y no nada más en la mañana. Oye, te agradezco muchísimo que me hayas escuchado, la verdad es que me ha servido bastante para, pues estar más tranquila, y de verdad te lo agradezco.
A ti. Bonito día.